जी, बिल्कुल सही बात है। मैं भी अ, एक जगह ऐसे ही जॉब करी थी मैंने। तो उसमें हमारी शिफ्ट 6 से 3 तक रहती थी। तो उसमें 3 बजे या साढ़े 3 बजे सोने के बाद सुबह उठते थे 12 या 1 तो फ़िर पूरा दिन थकान लगी रहती थी और नींद मतलब वो पूरी नहीं हो पाती थी। तो उसने कहीं न कहीं हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था और लम्बी अगर शिफ्ट करें तो बहुत सारे रोग है जो हमें लग जाते हैं। इस तरीक़े की शिफ्ट करने से क्योंकि जो सोने के लिए अनुकूल समय है क्योंकि उस समय हमारी नींद कहाँ पूरी होगी। इतना ज़्यादा शोर रहता है घर में अगर हम अ, संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, तो हम सिर्फ़ अकेले ही सोये होते हैं बाकी सब जग जाते हैं और कहीं न कहीं शोर थोड़ा-सा हो
जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ।
जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में?
जी, जी। बोलिए। जी, जी, जी, वो तो होता है आपने सही कहा क्योंकि अ, अक्सर संयुक्त परिवार में हमारा या तो अलग कमरा नहीं होता है। ये भी एक चीज़ होती है और अगर आपका कमरा अलग नहीं है या तो आप भाई के साथ सो रहे हो या एक ही कमरे में कुछ आपका अलग से सोफे पर, बेड पर, ज़मीन पर ऐसे सो रहे होते हैं। तो उस वक़्त आप उस तरीक़े से नहीं कर पाते हो अपने रूटीन को फ़ॉलो तो आपकी सुबह जो होती है वो कहीं न कहीं वो ख़राब ही हो जाती है और मेरा ऐसे जैसे कि मेरा फ़ोटोग्राफी वग़ैरह का भी काम है तो मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ। तो उसमें क्या होता है मैं अक्सर अ, लेट आया करता था।
जी। जी हाँ। अच्छा, अच्छा तो आपका अपना ही काम है फ़ोटोग्राफी का या आप अ, अपना काम कर रखा है आपने फ़ोटोग्राफी का?
नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, मेरा काम नहीं है। मैं कंपनीज़ के लिए ट्रैवल फ़ोटोग्राफी का काम करता हूँ। ये अ, अलग-अलग जगहों पे जाता हूँ।
जी, जी, तो फ़िर तो आपको लेट नाइट लेट नाइट भी काम करना पड़ता है या आपका फिक्स है रूटीन
बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, नहीं फ़िक्स नहीं है। मैं लेट नाइट हो गया या कुछ भी हो गया। अब जहाँ पर हम ट्रैवल कर रहे हैं हो सकता है हमें वहाँ पर रात भर जर्नी करके पहुँचना हो और सुबह हो सकता है सोने को भी ना मिले आपको। आपको फ़िर जंगलों में चले जाना हो, आपको फ़िर कुछ फ़ोटोग्राफी करनी हो। तो इस तरीक़े का मेरा काम रहता है, तो या फ़िर समुद्र एरिया में आप पहुँच गए अचानक से तो मेरी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। तो उस वक़्त पे मेरा रूटीन जो है वो अक्सर सुबह का ख़राब हो जाता है और वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं पसंद भी नहीं आता है। उसकी वजह से सिरदर्द भी कभी-कभी महसूस होता है मुझको।
अच्छा, हाँ। जी, जी। हाँ, बिल्कुल अगर नींद ही आपकी पूरी नहीं होती है, तो शरीर के जो सारे अंग हैं, वो इस तरीक़े से व्यवहार करते हैं कि शरीर टूटने लगता है, एक बुखार का एहसा एहसास होता है हमें और हमारा सिर भारी लगा रहता है तो किसी काम में मन भी नहीं लगता अगर हमारी नींद ही पूरी ना हो तो कहीं न कहीं नींद पूरी होने के लिए अगर हमारे अ, हम सही समय से सोए तो हम सही समय से उठ भी सकते हैं और सुबह की शुरुआत भी बहुत अच्छे से होगी और पूरे दिन हम एनर्जेटिक फ़ील करेंगे। तो दिन की शुरुआत भी नींद पर ही कहीं न कहीं निर्भर करती है अगर देखा जाए तो, आपको क्या लगता है?
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल हाँ, हाँ, बिल्कुल।

हाँ, हाँ, बिल्कुल, मैं वॉक करता हूँ, लेकिन अब भी गर्मी के सीज़न में थोड़ा नहीं जा रहा हूँ जैसे कि अ, मेरे यहाँ थोड़ा-सा मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ तो यहाँ पर आप गर्मियों में सुबह जाएँगे थोड़ा-सा मतलब खतरा जैसा माहौल है यहाँ पर, कि आप इतनी सुबह नहीं निकल सकते, लेकिन अ, जैसे कि थोड़ा-सा मौसम ठीक हो जाता है या फिर थोड़े लोग जगने लगते हैं तो उस टाइम पर मैं जाता हूँ। और पार्क है पास में वहीं जाता हूँ, अपनी गाड़ी से तो वहाँ पर मैं वॉक करता हूँ।
अच्छा। हाँ, म अच्छा, अच्छा, देखिए मॉर्निंग वॉक करना तो अ अ, शुरू से ही प्रचलन में रहा है मॉर्निंग वॉक करना। लोगों के लिए एक पहली पसंद रहा है, कि सुबह के सग अ, समय में अगर आप एक हल्की-सी वॉक कर लेते हैं, तो शरीर खुल जाता है हमारा और उसके बाद में हर काम को करने में हमारा मन लगता है और जो सुबह में अ अ, जो अ, वो जो सा प्राण वायु ऑक्सीजन होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है क्योंकि अ, उस समय इतने ट्रैफिक नहीं बहुत सारे लोगों के जो वाहन होते हैं, वो भी अपने घरों में ही खड़े होते हैं तो पॉल्यूशन लेवल भी बहुत कम होता है और उस हवा में साँस लेकर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है उस समय।
जी, जी, जी। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो होता है क्योंकि मैं अक्सर क्या होता है कि मेरी पत्नी का जैसे वो स्कूल में पढ़ाती है, तो वो सुबह-सुबह ही स्कूल रहता है, तो मैं उनको छोड़ने भी जाता हूँ, तो इसी बहाने जब मैं उनको छोड़कर वापस आता हूँ, तो मैं पार्क चला जाता हूँ थोड़ी देर कभी-कभी ऐसा भी करता हूँ। तो पार्क में जैसे ठंड का मौसम होता है तो थोड़ी देर धूप में भी बैठ लेते हैं और थोड़ा वॉक भी कर लेते हैं। वहाँ पर अगर बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो उनके साथ थोड़ा-सा क्रिकेट भी खेलना हो जाता है। तो इस तरीके से मैं अपना दिन भी कभी-कभी मतलब सुबह जो है वो बिताता हूँ। हुँ।
जी। अ अच्छा।